เหรอ ยังไงครับ? แบบไหน?
เรารู้สึกได้ เรารู้สึกได้ เรารู้สึกได้ อา อย่าง อย่างน้อง ๆ ที่อยู่อเมริกา อย่างเงี้ยค่ะ อ่า เขาก็ บางทีเรา เขา ด้วยความที่เขาเห็นว่าเราเป็นคนไทย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะมีเพื่อนที่ทำด้วยกันอีกคนหนึ่ง ก็คือเป็นคนอเมริกันเหมือนกัน เรามีความรู้สึกว่า ด้วยความที่เขาเห็นเราว่าเป็นคนไทย เขาก็เหมือนจะแบบ อาจจะไม่ค่อยเคารพเรามากเท่ากับ คนที่สร้าง อา
อา ครับ ยังไงครับ? อือ อือฮึ อ๋อ เหมือนดูถูก เหมือนแหยง ๆ เหมือนอะไรงี้เหรอ? ไม่ดูถูก มันเป็นอาการยังไง? อ๋อ นิด ๆ
ไม่ได้ดูถูก ไม่ได้ดูถูกแรงขนาดนั้น แต่เรา สัมผัส ได้ แต่เราสัมผัสได้แบบ ใช่ แบบคือมีอะไรเขาจะไม่คุยกับเราอะ ทั้ง ๆ ที่เรามีอำ นาจ ตัดสินใจ แล้วก็มีอำนาจในการจัดการ เพราะเราก็เป็นเจ้าของบริษัทคนหนึ่งเหมือนกันกับ เพื่อนเราที่เป็นคนอเมริกัน
มีอีกไหม? เออ ทำไม? แล้ว แล้วอย่างงี้ แล้วอย่างงี้มัน มัน มันเกิดจากอะไรอะคุณ พอจะได้ไปหาข้อมูลดูไหม? เพราะว่าเขา เขาเป็นอะไรกับเราหรือเปล่า หรือว่าเขาเป็นการเหยียด?
ไม่ ไม่ค่ะ คือเหมือน เขาจะฟัง เขาจะฟัง คนอเมริกัน มากกว่า